Et et et et toi qu'est-ce qui t'aide, heu, justement à calmer un peu ton esprit quand quand une pensée négative, heu, revient sans arrêt un peu?
Bah, déjà, j'ai, heu, mis du temps avant de trouver la clé, heu, <chuckles> la clé de tout ça, ça été ça a pas du tout évi été évident. Aujourd'hui, c'est vrai que je vais avoir tendance, heu, à, en fait, à mieux les accepter, heu et aussi quelque chose que je faisais pas, c'est de les de les extérioriser.
Ouais, j'imagine, ouais. <chuckles> N ouais OK. OK et ça du coup ça ça se ça se décrit comment un peu? Quand tu dis: «les extérioriser», c'est-à-dire tu tu t'y prends comment? C'est c'est quoi un peu le le en détail un peu?
Beh, il va y avoir 2 types, hein, heu, dans le fait, heu, même 3. Allez, heu, il y en a une 3e, c'est un secret, oui. <laughs> La pr <laughs> c'est entre nous. La 1re, heu, c'est déjà soit d'en parler à une amie. D'en parler à une amie, sur certains sujets d'en parler à mon mari, mais il y a des choses sur lesquelles je suis pas à l'aise, heu, d'en parler avec lui, je vais plus être à l'aise d'en parler avec, heu, avec mes copines, heu, p p je vais avoir un peu plus cette liberté, heu, de poser les mots, heu, les plus justes et les plus, heu, profonds, heu, que je ressens. La 2e, c'est de me parler à moi-même où je vais, heu, juste verbaliser à haute voix, en fait, heu, ce que t c'est c'est fou, un peu comme une, heu, u <chuckles> c'est un peu fou de se dire comme ça, mais je vais parler à moi même. Je vais me dire: «Bon, là, tu ressens ça. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses?» en fait, le fait qu'elle passe de la tête et qu'elle soit verbalisée par par l'oral, j déjà ça enlève ça fait pas tout disparaître, hein, mais déjà ça enlève un petit peu, tu vois? Et puis la 3e, ce petit secret dont je te parlais, j'en parle à ChatGPT. <laughs>
Mmh d'accord. OK. <laughs> C'est plus un secret du coup? <laughs> OK. Ouais. OK. Ouais, d'accord. OK. <laughs> Ouais. D'accord. Ah, ça peut aider. Ouais. D'accord. Mmh. Ouais. <laughs> OK, d'accord, ouais c'est vrai que ça peut être un un bon compagnon et c'est un bon un bon compromis entre l'amie et le et le mari du coup. <laughs> Et et et et et et justement, heu, quel type de pensée, heu comment tu les c si tu devais faire un peu une des des catégories, c'est-à-dire quel quel type de pensée tu vas plus être, heu, heu, plus en parler à ton mari? Quel type de pensée ça va être plus être l'amie et à, heu, et et enfin quel type de pensée ça va plus être pour ChatGPT? Est-ce que tu as une catégorie un peu comme ça?
C'est ça. <laughs>

Non, <clears throat> par moi-même, jamais. Heu, c'est c'est très difficile, même le fait que j de je me parle, heu, j'essaye d'avoir des pensées positives. J'essaye de heu, en fait, <clears throat> quelque chose qui est important, c'est, heu, moi, j'estime qu'il faut nourrir son âme de choses, heu, positives donc j'essayais de me dire à moi-même, heu, des choses, heu, qui soient bien, en me disant: «Ouais, tu es une belle personne. Tu es une femme forte, tu as accompli plein de choses». Mais malgré ça, c'était pas, heu, c'était pas suffisant et et du coup, c'est vrai qu'au moment où je vais m'allonger dans mon lit et si j'ai pas ce bruit ou que, même, ce bruit n'est pas suffisant, dès que je ferme les yeux, heu, je vais avoir, heu, quand c'est des périodes qui sont très intenses où je vais avoir, heu, ces pensées qui ruminent, au point où je ne peux pas en dormir.
D'accord. Ouais. Bien sûr. Mouais. Ouais. Mmh mh. Ouais, je comprends. D'accord et et est-ce que ces pensées, heu, elles elles elles te elles te elles te poussent au mal? Est-ce que c'est des pensées du genre, voilà, heu heu, qui te poussent vraiment dans dans les choses un peu négatives de la vie? Est-ce que c'est des pensées qui te qui te rappellent des choses, genre où où où où ça te dit, heu, par exemple: «Ouais, tu aurais dû faire ça. Là, tu aurais pas dû dire ça. Là, tu as mal agi». Est-ce que c'est vraiment, heu, tout le dans l'ordre négatif ou ça peut être des pensées, heu, plutôt, voilà, un un entre deux, on va dire?
<chuckles> Non, c'est tout le temps négatif, hein. Il y a jamais de pensées intrusives comme ça, heu, des choses, heu, des choses banales de la vie, à part de me dire: «Oh, j'ai oublié, heu, de racheter du café» mais c'était très rapide. Mais sinon ça va être vraiment, heu, super noir, en me disant, heu: «Mais pourquoi tu as fait ça comme ça? Mais tu aurais dû agir comme ça! Mais pourquoi? Pourquoi tu lui as pas dit ça, à ce moment-là?» heu, t c'est des choses, heu, vraiment, vraiment très, très pointues et et c'est vrai que ce que je te disais, eh, j'ai eu une période où j'étais vraiment dans la tourmente, hein, de de ce côté-là où où je dormais plus. Je dormais en fait, la la journée, je bâillais et quand je bâillais, je pleurais tellement, j'étais fatiguée. J'avais les larmes qui coulaient de fatigue parce que, vraiment, j'étais épuisée. J'arrivais pas à trouver le sommeil et je me disais, à chaque fois: «T'inquiète pas. Tu es tellement fatiguée que ce soir, tu vas réussir à dormir» et pour autant, dès que je rentrais dans le lit, la fatigue disparaissait, en fait.
Ouais, d'accord. Ah, OK. <laughs> Ouais. Ouais. Ah, OK. Ah, ouais. Mmh mh. Ah, ouais. OK. Ouais. Ah, ouais. D'accord. Mmh mh. OK. Bien sûr. Ouais. Tu dormais pas. Ouais. D'accord et et hem, c ces ces pensées-là, justement, est-ce que, heu heu, tu penses que heu, est est-ce que tu as trouvé, un peu, la source de de de ces pensées? Est-ce que c'est c'est quelque chose, heu, où tu te dis: «Voilà, j'ai j'ai j'ai j'ai peut-être quelque chose, heu, de de ou fait quelque chose de négatif, peut-être, dans ma vie. Du coup, ça vient» ou alors, tu te dis, heu: «C'est c'est un peu injuste. Voilà, j'ai je trouve que j'ai rien fait de mal et et ça vient»? Est-ce que tu as tu tu as tu fais un peu des des questionnements sur toi-même, un peu, pour voir un peu la source?
Mmh.